تمام، بس كويّس إنّها فيها كان فيها تعلُّم حاجة جديدة يعني م حاجة م آه ممكن تكون مش أ مش شغفك ولكن ب برضو بتعلّمك حاجة تفيدك يعني، أ طيّب وفي الفترة دي يعني في الفترة بقى اللي لمّا دلوقتي أنت اتنقلت إنّه خلاص بتشتغل في الشغف بتاعك اللي على حسب ما أنا فهمت من الكلام، طيّب بتعمل إيه بقى في آمم، تغطية مصروفاتك اليوميّة وكده؟
آه، بالضبط. امم. هو ال المرتب الأعلى اللي أنا كنت باخده في الشغلانات الأولانية، يعني الحمد لله خلتني مثلًا ممكن أ حوشت جزء كويّس أوي من من المرتب اللي كنت باخده في الأوّل خالص، بعد كده بقى لمّا دخلت في الشُغلة مثلًا اللي أنا باحبها أكتر، لأ رُحتها يعني من حُبي فيها بصراحة ندمت إن أنا ما كُنتش اخترتها في الأوّل، لإني فعلًا ع قريت فيها بشكل كويّس أوي، آه اترقيت فيها ولقيت نفْسي فيها كويّس جدًا، ولقيت نفْسي كمان إن وصلت لمرحلة إن أنا قبضت فيها فلوس، بقيت أكتر حتّى من الشُغلة اللي كنت باشتغلها في الأوّل خالص مع إنّها كانت مرتبها أعلى بالنسبة لي.
امم. أوكي جميل. امم. ياه! آه. كويس. طَب ده حلو، آه طَب ده جميل جدًا يعني ال كويّس إن هو أأ شغفك وكمان آآ الم الراتب ب بقى كويسين، آآ طيّب ولو كان حصل العكس، لو لو كان حصل العكس إنّه لقيت إنّها ما كانتش بتغطي تكاليف المعيشية مثلًا
امم. بالضبط. آه.
كان آآ كان ممكن تتنازل عنها والّا كُنت هتعمل إيه؟
آه أنا حاسس إن أنا فعلًا كُنت ممكن أتنازل عنها لإني كانت، لو كانت مصاريفها أو مثلًا العائد بتاعها مش مش مريّحني، فماشي كنت هابقى مبسوط آه إن أنا شغّال في الحاجة اللي أنا باحبها وبتاع بس في نفْس الوقت مش معايا فلوس اللي هو في نفْس الوقت أقرع بس بيجيب مشط، طَب أنا هاعمل إيه بيه ف مش مش حاجة مش مناسباني خالص، فحسيت آآ، آه حسّيت إن هي تطوّر كان كان طبيعي أو سكة إن أنا طبيعيّة إن أنا أخدتها، بس كان الواحد كمان نفْسه إن أنا كنت أضُم الحاجتين مع بعض يعني الشُغلة اللي أنا باحبها وفلوسه أعلى في البداية خالص.
امم. أيوه. <giggles> أيوه، أيوه صحيح، امم. آه كان طبيعي.